آه، ياه! للدرجة دي، امم.
آآ، بالضبط، لأنها المصدر المصدر الرئيسي لهم، فلازم من الحفاظ عليها، لازم برضه يكون الناس ت ت توفّر، آآ، حماية حماية ليها، ما يبقاش في منها مشاكل. وأنا عاوز أقول لِك كمان، بيبقى في عيون مش بس عيون للشرب، يعني مثلًا في واحة سيوة في عيون، اسمها عيون مياه كبريتية، بتبقى استشفا كمان.
امم. تمام، تمام، آه. بالضبط كده، امم. امم. أيوه طبعًا، استشفا آه، بس بتس بتستغل السياحة السُيّاح بييجي لها بييجوا لها من آخر الدنيا يعني، آه.
آه. بالضبط، يعني بكده يبقى كمان مصدر مَيّة أهوّة أو عين، مش بس للشرب أو لو لمصدر حياة، لأ ده بقى كمان مصدر لدخل ال الفلوس اللي هو كسياحة، ك كمياه كبريتية ك سياحة علاجية بييجوا ليها ناس من برّه علشان يتعالجوا منها، فطبعًا كُلّ ده حاجات لازم إن إحنا نحافظ عليها، المجتمع له دور فيها.
امم. بالضبط، سياحة، امم. امم. يعني الخلاصة آه، يعني فعلًا كلامك كده بيدُلّ على إن يعني كُلّ فرد سواء كبير سواء صغيّر، جمعية، حكومة، كُلّ الناس لازم تتعاون عشان يحافظوا على مصدر المَيَّة ده، اللي هي مصدر الحياة للناس كلّها، ودي حاجة آه، في الحكومة بس، آه.
بالضبط، بالضبط، مش الحكومة بس هي اللي عليها دور، لازم دور المجتمع، إن هو يبدأ يحافظ عليها ولو حصل مشكلة يبلَّغ و و ويحافظ بنفسه ما يبقاش بس يستنى إن الحكومة هي اللي تحافظ أو كده لأ، هو دور المجتمع زي ما قُلت لِك مثلًا أمثلة كتيرة وحاول إن إحنا نوضح أوضّح الدور ده، فطبعًا هو مش بس مشكلة شخصيّة، أو مشكلة فردية على الحكومة أو كده، لأ هي مشكلة مجتمعية بالكامل، سواء بقى من الفرد لللجان ال آآ، ال التوعية ل ل لللجان العمليّة لكُلّه.
جميل. طبعًا. امم. امم. بالضبط. طبعًا، خصوصًا يعني زي ما أنتم قُلتوا، وفي ظل بقى التغيُّر المناخي ده، والجفاف اللي حاصل وال المشاكل الل اللي على المَيَّة، زي ما أنت بدأت كلامك كده، فدي حاجة مهمّة جدًا. الحقيقة أنا استمتعت جدًا، جدًا بالكلام معاك، وباشكرك جدًا.
بالضبط، آه.